<laughs> いや、先ほどは確かにおっしゃられてた通り、お客さんからしたら、どのどの人が新人で、どの人が長い間ってわからないものわからないものですよね。
うん。 うん。 わかんないですよ。相手にしてみればお客さんにしてみれば、みんなね、同じく店員なので。
う、ん。 はい。
いちいち、あなたは社員ですか？あなたはアルバイトなんですか？って聞かないじゃないですか。
お、その通りですね。うんうんうん。
うんうん。そういう意味ではちょっと緊張感がありましたね。
はい。<chuckles> ちなみにまた、ケンタッキーで働きたいと思いますか？もう思わないですか？<laughs>
はい。 いや、思わないよ思わないよ、思わないです。<chuckles> でも私よく社員さんにからかわれてましたね。なんか、私がやこう、まだ高校生だったじゃないですか。で、よくうちの親には目上の方にはちゃんと敬語を使うようにって、すごく厳しく育てられたんで。アルバイト先でも社員ってみんな年上だから、いつも敬語を使っていたんですけど、そう、それ結構いつも笑われてましたね。そんなに丁寧に話さなくてもいいよみたいな。<laughs>
はい。 はい。 うーんうん。 うーん。 はい。 <laughs> あ、そうそうなんですね。うーん、日本はそうですね。敬語ってやっぱり、ま、もちろんあるじゃないですか。ま、最近の世代の子達でも、ま、敬語はあるんだあるんでしょうけども、でもアメリカとかって、あんまいも、そんなない敬語的なことってないじゃないですか。全く違うじゃないですか。
うん。 はい。はい。 はい。 まあ、そうですね。うんうんうん。
なんか、やっぱすごくあの、文化が違うなと、なんか、アメリカ行ったり日本行ったりとかするとほんとに、全然働き方も全く違うなってか感じます。

ああ、そうなんですか。
はい。高校生の時。そうですね、なんかね、あの、マニュアルがあったので、最初は一通りそのマニュアルに沿って、あの、覚えなきゃいけないことがたくさんあって
どどうでしたか？ はい。
で、覚えることがたくさんあって。で、あの、そうですね。私が働いてたケンタッキーって割とテイクアウトが多いお店だったんですよ。
はい。
で、そのだいたい高校生なので、平日だとね、学校帰り夕方からってなっちゃうじゃないですか。で、夕方からだと、その会社帰りとかの人が、あの買って帰るっていうパターンが結構あるので。で、割とレジががっと並んじゃうんですよね、人が多くて。その時に、最初のうちは結構焦ってましたね。こう、早く、この列をさばかなきゃいけないみたいな。で、お釣りを間違えちゃいけないとか。
うん。 はい、うんうん。 うーん。はい。 ああ、はい。 はい。 はあ、ああ、はい。うん、高校生ながら、で、あのそんなに長蛇の列ができたらそれびっくりしちゃいますよね。不安にななってしまいそうな。うーん。
うんうん。 そうそう。うん。そう、そういうなのとか、結構ね、ドキドキしながらですね。あとはその
ああ、なるほど、はい。
ねえ、そのなんて言うんかな。あの、ポテトとか割と揚げたてをね、出したいじゃないですか。でも、自分がだっと揚げてる時に意外とお客さん来なくて。で、在庫が無くなった時に急に増えたとか。なんかもうちょっとタイミング良くできないのかなとかね、色々ありましたね。
はい。 はい。 <chuckles> はい。<laughs> ああ、なるほど。
うん、どうですか？初めて働いた時って。
私は、と学校でですね、ちょっとあの、英語をあの、ん結構習う習ってたんですね。で、やっぱ学生時代ちょっと自分は、あ、英語結構喋るんじゃん、みたいな感じでちょっと思ってたんですけども。実際初めてしあの、仕事をして、ま、英語を使うあの、仕事についたら、全くお客さんの言ってることを聞き取れなかったりとか。あの、ほんはい、勉強してきたことがほとんど通じないことがちょっと多かったので、初めてうん。
はい。 はい。 はい。 ああ、そうなのか。 え、具体的には教える仕事だったんですか？どんなお仕事だったんですか？